Oke oke oke. Nah, kalau yang tadi itu gampang kan, Kak? Aku tinggal langsung menu menuangkannya aja gitu kan, ke lagu
Oh, oke oke. Di dalam software tersebut, gitu?
Iya, aku sambil rekaman dong. Aku cukup punya git aku hanya menggutakan menggunakan gitar aku aja, gitu kan. Kan gitar itu bisa digun dipakein efek kan, kalau aku ngisi bas pakai pakai efek bas, gitu. Aku ngis ngisi gitar pakai efek gitar, kalau drum kan udah ada tuh di aplikasinya. Eee, kalau keyboard juga ada di aplikasinya, gitu. Kalau Kakak nyari jodoh, nggak ada sih, di aplikasinya.
Oh! Mhm. Oke oke oke. Oke. Hmm. Oh enggak ada ya? Oke. Karena juga bukan dating apps, kan? Itu kan software musik, kan? Jadi masuk akal.
Nggak ada, di software-nya. Betul. Iya iya iya iya iya iya. Oke oke oke. Nah, eee, menuangkannya segampang itu, karena aku kan memang musisi yang sangat, eee, jago gitu, Kak, ya. Mhm. <chuckles> Oke oke. <tsk> Nah, itu kalau yang tadi yang gampangnya ya, Kak. Aku sekedar cuman nongkrong aja di depan rumah, akhirnya aku dapat inspirasi, aku balik. Nah, cara kedua biasanya ini adalah langkah lanjut dari yang langkah pertama, kalau seandainya langkah pertama belum belum berhasil gitu, Kak, ya. Nah
wa wah, wow, gitu, kan? Wow! <chuckles> Terus terus? Mhm. Oke. Nah, apa tuh langkah lanjutannya? Apakah harus subscribe dulu nih, biar tau?
Eee, rencananya sih aku mau ngomong gitu ya, karena Kakak udah ngomong duluan, boleh deh Kakak subscribe dulu, gitu. <chuckles> Bercanda bercanda. Jadi, kalau misalnya aku udah kayak gitu masih belum ketemu idenya gitu, aku lanjut nih, aku tinggalin aja, gitu. <tsk> Aku lanjut dengan kegiatan aku yang hari-hari, gitu. Kayak aku tidur, aku makan, aku bangun, aku mandi, nyuci pakaian, kebanyakan nggak, ya? Enggak enggak sih, enggak sih. <chuckles> Enggak enggak. Misalnya aku kayak aku kan waktu itu lagi kuliah, ya, Kak, ya. Aku, ya aku lanjut aja, aku tinggalin tuh projek aku, karena kan aku tahu aku eee, projek itu aku anggap, eee, karya aku, gitu kan, kayak anak kesayangan aku, gitu. Aku nggak mau memaksakan, gitu, Kak.
Atau, part 2? Oke. <chuckles> Terus lanjut heeh. Hmm. Ya, kebanyakan, sampai malam deh, biasanya. <chuckles> Mhm. Oke. Ap Malika lah, gitu ya, Kak? Bet Oh, gitu. Terus?
Heeh. Kayak iklan aja, ya, Kak, ya? Jadi, aku ya berbalik aja tuh ke kegiatan aku, Kak, kuliah, nongkrong sama temen, eee, jalan sama pacar, hari keduanya jalan sama pacar satu lagi, ketiganya yang ber eee, beda sih beda sih, itu beda beda kasus, ya. Jadi, eee, dengan aku meninggalkan projek ini, aku kayak, mmm, ini aja sih, fokus ke keseharian aku. Entar entah kenapa, tiba-tiba di tengah perjalanan agak minggir sih ya, Kak, tapi biar aman, ya, Kak
Mmm. Oh! Wow! Mhm. Terus terus? Heeh. Mmm, betul betul betul, sih. Mhm, terus?
Mhm. Jadi, tiba-tiba entar ada aja tuh Kak, yang, eee, hal-hal unik yang bikin aku kayak, "Wah, ini bagus nih kalau dimasukin ke lagu yang itu." Gitu. Jadi, aku kayak nggak mikirin banget gitu, aku jalan aja, aku tinggalin total, gitu. Tapi tiba-tiba entar
Oh! Tapi dibuka itu? Laptop dan software-nya dalam keadaan ditinggal?

Heeh, jadi aku yang paling produktif tuh bikin lagu gitu kan, nah tidak lamanya aku itu bikin lagu dangdut oh bukan jadi enggak selamanya aku bikin lagu itu mulus-mulus aja tuh lancar-lancar aja.
Men Oke. Apa tuh? Oke. Mmm, pasti.
Ada kalanya, ada kalanya aku tidur, gak bikin lagu gitu kan, Kak.
Betul sih, makan juga kan kadang. <chuckles> Betul juga sih.
Hmm, kan gak mungkin kan lagi tidur bikin lagu ya, Kak. Jadi ada kalanya aku bikin lagu, aku tidur, atau aku bikin lagu, aku ngapain gitu ya. Enggak enggak enggak, jadi ada kalanya aku bikin lagu itu buntu, Kak.
Betul, masuk akal. Betul betul. <chuckles> Hmm.
Mhm, bukan sop buntut Kak ya, buntu dalam artian hmm kayak nge-stuck gitu. Aku lagi bikin lagu misalnya nih aku udah bikin kerangkanya gitu kan, kayak udah bikin progres record-nya gitu, kayak kuncinya tuh A, B, C, D, E, sampai Z, oh gak ada ya, cuman oke oke oke, sorry sorry sorry. Jadi aku itu punya eh aku punya lagi, aku punya, anjing kecil oh beda ya. Jadi aku itu udah bikin chordnya nih, progresi record-nya gitu kan, cuman aku belum ketemu ide eee, bukan belum ketemu sih aku udah ketemu tapi nga ngerasa belum cocok tuh, kayak isian melodinya kah, atau bass-nya kah, atau kayak isian mhm, kayak isian aku serius nih, ya udah bercanda aja deh. <laughs> Jadi
Buntu ya, buntu? Oke. <chuckles> Hmm. Nggak ada. <chuckles> Oke. <chuckles> Oke. Hmm. Oke oke hmm nyimak banget nih aku. <sniffs> <chuckles> Aku nyimak banget nih, <chuckles> nah dia dia ud udah mengisi mengisi apa tadi? Nada nada? Melodi?
Heeh, isian melodinya gitu kan, isian bassnya aku udah isi cuman masih ada yang kurang gitu, kayak kureng banget gitu ya isinya gitu.
Apa apa apa tuh yang kurang?
Ah, gimana ya Kak, aku susah menjelaskannya itu dari sisi seniman gitu. <chuckles> Bercanda bercanda. <clears throat> Jadi, eee, aku ngerasa belum maksimal gitu kan. Nah jadi ketika aku menghadapi hal-hal te seperti itu, aku biasanya nangis tuh dipojokan, oh nggak beda-beda. Aku biasanya ngelakuin beberapa hal, eee, salah satu yang paling gampang tuh biasanya nih ya, aku itu biasanya, eee, pergi dulu tuh, turun ke bawah, naik ke atas, melintasi hutan, berenang oh nggak kejauhan. Jadi bet nggak nih, betul kebetulan aku kan, eee, di lantai 2 kamar aku, aku turun ke bawah, terus duduk di teras aja tuh, duduk di teras. Nah biasa ambil tidur bawa bantal, enggak sih, jadi, eee, ya itu tadi betul kata Kakak, ngopi gitu kan, atau ngeteh gitu, sambil ngerokok sebatang, 2 bungkus oh enggak kebanyakan, jadi, mmm, ya itu aja Kak, sat cuman duduk-duduk aja gitu kan, lihat pemandangan, lihat orang lewat, eee, jawabin pertanyaan orang yang lewat juga, gitu, misalnya ada yang datang nih.
Seorang awam? Oke <chuckles> oke. Oke. Hmm. <chuckles> Oke, bener sih, hmm. <chuckles> Heeh, oke. Sambil ngopi? <chuckles> Oke ngopi, terus? Heeh. <chuckles> Hmm. Mmm. Oh, siapa tuh yang lewat jam 11.00 tuh?